ก็รู้สึกตอนนั้นน่าจะ อุ๊ย ตอนนั้น 10 กว่าขวบ น่าจะ ค่าดูน่าจะ ไม่น่าเกิน 100 นะคะ เพราะว่ามันนานมากแล้วอะ มันเหมือนแบบ ปีแบบ โอ้โฮ 40 ปีได้แล้วมั้งคะ สามสิบ กว่าปี อา ประมาณ สามสิบ กว่าปี ค่ะ
อืม โอ้ อา ๆ โอ้โฮ ถ้าเผื่อไม่เกิน ร้อย ก็แสดงว่า ก็ ก็แพงอยู่นะคะ ถ้าเผื่อเทียบกับ ค่า เงิน อัตราค่าเงิน ในสมัยก่อน อืม
ไม่ ใช่ ตอนนั้นไม่น่า จะเกิน 100 ค่ะ ยังไม่น่าจะเกิน 100 น่าจะประมาณ 50 ถึง 80 บาท ตอนนั้น ค่ะ
อา แล้วสมัยก่อนเวลาไปดูคอนเสิร์ต มีเรื่องอะไรที่แบบว่าน่าตื่นเต้นไหมคะ? เพราะว่าเอาจริง ๆ แล้วเทคโนโลยีมันก็ไม่ได้จ๋าแบบบู้มบ้ามเหมือนสมัยนี้เนาะ สมัยนี้มันมีเอฟเฟกต์ มันมีแบบว่า เขาเรียกว่าอะไร แสง สี เสียง แบบว่ามาช่วยให้มัน คอนเสิร์ตมันดูแบบว่า เออ เขาเรียกว่าอะไร มันมีมิติขึ้นน่ะค่ะ มันดูแบบว่า น่าตื่นเต้น น่าสนใจแบบ เออ แล้วอย่างเงี้ย ดูที่โรงหนังมันมีอะไรแบบนี้ไหมคะ?
อือฮึ อะฮะ ค่ะ อืม อะฮะ ค่ะ อืม อืม